Hola, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no hablamos.
Hola, yo estoy muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado?
También súper bien. Hace tiempo, este, estaba pensando hacerte una pregunta, algo que quería de de que habláramos, porque me gustaría saber tu opinión sobre sobre este tema. Este, quería saber si tú crees que debería de ser obligatorio esterilizar a los perros y gatos. ¿Tú qué crees?
Ujú. Sí, yo creo que sí yo creo que sí, porque ya ves que ahora ha estado pasando mucho que que la gente se encuentra perritos y gatitos bebés abandonados en las calles. O incluso, yo he sabido de muchas personas que dicen o publican en las redes, dicen: "Mira, me encontré una caja de cartón donde tiraron unos gatitos, que estaban toda la camada de gatitos como 5 o 6 y así recién nacidos y los da aventaron ahí tirados en una caja en la calle o hasta en un monte, ¿qué sé yo?". Los han encontrado así, pobrecitos.
Sí. Exacto. Ujú. Sí. Sí. Wao. Oh, my Oh, my Ay, sí. Yo creo que es un tema muy importante y con muchas dimensiones éticas, eh, de salud pública y de bienestar animal. Yo creo que, eh, no necesariamente es obligatorio en todos los casos, pero sí debería ser altamente promovido y en muchos contextos exigidos, como por ejemplo, para animales de la calle, eh, como tú estabas diciendo, mascotas adoptadas de refugios o animales cuyos dueños no tienen intención de criar responsablemente, yo creo que sí deberían obligar, sin excepciones, eh, podría generar, eh, obligar sin excepciones podría generar resistencia o incluso prácticas ilegales, pero por regulaciones, este, claras, educación y acceso, eso puede reducir enormemente la sobrepoblación de animales. ¿Tú qué crees?
Sí. No, Sí. Claro. Sí, o sea Ajá. Mm, sí, yo creo que sí, porque hay muchos, demasiados animalitos en la calle que, ya no, a veces, ya no sabe uno cómo cómo ayudarlos, ¿no?, porque se llenan las calles de animalitos que están allí rondando y que no saben ya, están buscando comida y todo, ¿sí? Y andan ahí vagando solos y los pueden atropellar o algo. Y ya los ves ahí a muchos perritos ahí enfermos y así, en los huesos, y pues no está bien que estén en esas condiciones.
Sí, es verdad. Sufren. Sufren ellos. Exacto. Sí. Definitivamente, te estoy de acuerdo contigo en eso, ¿tú qué dificultades o preocupaciones crees que podrían tener las personas que no quieren esterilizar a sus animales?
Yo opino que muchos no lo hacen porque ya ves que es caro también, algunos dicen: "No, es que no quiero pagar tanto para que esterilicen a mi gata o a mi perrita", y ya de ahí no salen porque no quieren gastar, o algunos Sí, o algunos porque tienen miedo también, bueno, yo en mi caso porque tengo un familiar también que le encantan los gatos, una tía que le encantan y tiene una gata que ya tiene años con ella y ya ha tenido muchas camadas de gatitos, y le decimos Sí, le decimos: "Ya esterilízala porque, ¿qué vas a hacer si te estás cada rato llenando de gatitos?", y dice: "No, es que", primero decía: "Es que porque está muy caro", y le decíamos: "Pues no, hay campañas donde lo dan más barato, ¿no?, o hay campañas gratuitas, hay que buscar", y luego pasó el tiempo, ¿no?, y tuvo más camadas y luego ya, nunca se hizo a la tarea de esterilizarla, y le dijimos: "¿Qué pasó?", y dijo: "No", ahora dice que porque ya pasaron años, que porque ya está muy viejita, dice: "No, luego me la van a matar en la operación y ya mejor que se quede así", pero cada rato sale preñada, entonces, no, esa es una de las dificultades.
Ujú. Sí, es verdad. <laughs> Wao. Ajá. Ajá. Oh, wao. Mm. Si. Sí. Ujú, si. Sí. Exacto. <laughs> Si, wao. Si. Sí, yo creo que el pe eh, que muchas personas tienen ese, el costo económico al principio, no quieren gastar. Yo creo que en muchos lugares esterilizar es caro. Yo tuve que hacerlo con mi gata y eso me salió como ciento y algo de dólares. Y y también es limitado la l eh, y eso limita a muchas familias, quiero decir, porque no tienen los recursos para para pagar para eso. Eh, también yo creo que las creencias personales o culturales, porque algunas personas creen que es antinatural o que los animales pierden su esencia cuando se esterilizan. Yo creo que también Si la falta de información, muchos no conocen los beneficios o piensan que la cirugía es riesgosa y también tienen miedo de someter a su animalito a eso, porque, pues, no quieren que que les pase nada, ¿no?, que vayan a perder la vida o algo. Em
Sí. No. Ajá. Ah, sí, sí es caro. Claro. Sí. Sí, también eso creen. Sí. No, claro. Sí, les da miedo todo eso.
Sí, también los intereses comerciales, criadores irresponsables o personas que venden crías sin control, eh, pueden oponerse a a eso.
Sí. Ajá, sí. ¿Tú crees que l también la esterilización afecta la salud y el comportamiento de los perros y los gatos?
Sí. Puede ser, yo creo que después que operamos a mi gata se volvió mucho más dócil de lo que era. Eh, so sí, creo que puede afectar el comportamiento de los gatos. No no, creo que en todo, todo caso, nada es 100%, pero, sí sí creo que puede aju afectar. Ujú.
Claro. Pero, yo creo que más positivamente, ¿no?, porque yo he escuchado también casos de personas, que no los esterilizan y están tanto los machos como hembras, y más que nada se ve en los perros de que cuando están, no sé, en su temporada de celo, están a veces desesperados, ¿no?, o de que se quieren salir a ahí a buscar otro perro con quién aparearse, ot otro gato, y se salen así, andan como que todos desesperados. Y ya cuando los esterilizan, ¿no?, pues, ya se vuelven más tranquilos y, como desea como decías tú: "Más dóciles". Yo creo que les afecta positivamente.
Oh. Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, definitivamente. Exacto. Exacto. Sí, en cuanto a comportamiento tienes tienes razón. Yo creo que también reduce conductas como, eh, marcaje con orina, peleas, fugas y celo, eh, y exactos, yo creo que pueden convertirse también más dóciles, como te estaba diciendo. Así que ayuda también a disminuir la agresividad, eh, relacionada con la las hormonas. Y en general la salud, yo creo que mejora la calidad de esperanza de vida del animal, porque, disminuye enfermeda enfermedades hormonales y reproductivas.
Sí, Sí. Sí. También. Sí, eso al final creo que es un beneficio, es más un beneficio que un riesgo, porque, si se hace correctamente no tiene por qué haber problemas.
Exacto exacto, sí, pero también es eso de de ya verlos operados, porque, ya que que se opera, en mi caso, mi gata re requirió de mucha ayuda, este, le daba escozor el área donde le habían hecho la incisión, este
Uju. Sí, llega a pasar.
y se queri y se rascaba, y eso y eso conllevaba a que hay que había que cuidarla para que eso no se abriera, para que eso no se infectara. Así que también, eso y la parte de verla a ella, estaba tan triste, no se quería mover, no quería comer, se quejaba de dolor. O sea, que que que esa parte o sea, lo hicimos porque, era necesario, pero de tener que hacerlo otra vez después de esa experiencia con ella, no sé, la verdad lo pensaría dos veces y si lo volviera a hacer, lo haría, pero, la tendría en un centro, eh, médico por un periodo de tiempo, que que personas que se especializan en eso, me ayudaran con ella durante ese periodo de tiempo.
Sí. Sí, pobrecita. Claro. Claro. Sí, como que sería más sería algo de más tranquilidad, ¿no? Te daría más tranquilidad que, tuvieras más ayuda para poder cuidarla. Sí.
Que sana. Exacto. Exacto exacto, porque uno también después que que se operan, no puede estar con ellos. Si uno trabaja, si uno o va a la escuela o tiene familia, tampoco puede estar con ellos ahí 24 horas al día, al lado cuidándolos, mimándolos, aunque se lo merecen, aunque sí se debería de hacer, pero, realistamente, pues, las personas no tienen tiempo para eso.
Sí. Sí, pues Sí, muchas veces no es posible, hacer todo eso. Yo creo que también, el gobierno debería, ofrecer más programas, ¿no?, para que la gente pueda esterilizar a sus mascotas a un costo más bajo y a que les ofrezcan también como eso que tú dices, tal vez algunos lugares o albergues donde puedan estar, eh, mientras los cuidan, ¿no?, mientras que se recuperan. Porque yo una vez, eh, una vez escuché también que había una campaña de esterilización donde, cuando ya llevabas a tu mascota y que ya te la iban a entregar, a veces la gente no, decía eso, ¿no?, de que trabajaban todo el día y no tenían tiempo de cuidarlos. Y entonces, les decían: "Pues aquí tenemos la opción de que lo dejen en la clínica tal vez unos al menos un par de días, ¿no? O 3 días en lo que se recupera, y ya se lo podemos entregar y ya está, mucho más, o sea, mucho más tranquilo el animalito y ya está casi recuperado".
Ujú. Sí, absolutamente. Sí. Ujú. Sí. Wao. Exacto. Ujú. Oh, wao. Sí. Exacto, exacto. Exacto. Sí, absolutamente. Sí, y yo creo que es una inversión en salud pública, eh, en bienestar animal y en economía a largo plazo. Eh, algunos motivos, por ejemplo, evita la reproducción descontrolada de estos animales, como tú estabas diciendo, eh, en la conversación anteriormente, reduce animales callejeros, lo que disminuye accidentes, este, ataques, enfermedades y gastos principales, este, promueve la tendencia eh, responsable, favorece el acceso equitativo, las familias de bajos recursos podrían a am, cuidar mejor a sus animales si cuentan con con ese apoyo. Sí, definitivamente te doy la razón. Creo que, la esterilización no debería ser forzada sin contexto, pero sí altamente incentivada, especialmente con programas gratuitos o de bajo costo y y campañas eco educativas y leyes claras, es una medida que que salva vidas, mejora la convivencia y genera un impacto social muy positivo.
Sí. Ajá. Sí, claro. También. Todo esto, sí. Ajá. Exacto, sí. Ajá. Sí. Sí, exacto, pues todo eso hay que considerarlo, ¿no?, todo eso deberíamos también decirle a las a los que conozcamos personas que tienen mascotas y que no las esterilizan, deberíamos también como tratar de motivarlos a que se animen, porque, ah
Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, yo creo que es educarlos.
sí, porque, pues, es muy importante, sí, también para que no haya tantos animalitos ahí en sufriendo en las calles, y que no los vayan también a tirar, ¿no?, porque hay muchos que, por una cosa o por otra, que ya no los llevan a esterilizar, y entonces, ¿qué pasa cuando ya tienen una camada de gatitos o de perritos? Pues, no saben qué hacer con ellos, ¿no?, y van y los tiran, o así o, bueno ajá.
Exacto, sí, yo Exacto. Sí, sí, sí, exactamente, es el caso de un tío, sí, de mi de mi esposo, eh, se llenó de gatos y al punto que tiene tantos gatos en la casa que no puede cuidar de ellos, hay unos que se han quedado sin un ojo, hay otros que que tienen como sarna, eh, hay otros que que que que se ve que tienen, este, parásitos o enfermedades, pero él por no querer esterilizar a los gatos, por no querer hacerles daño, les está haciendo daño, es una obsesión que él tiene con gatos, yo creo que posiblemente <chuckles> tenga problemas mentales, porque si tú ves la casa, está lleno de periódicos por donde quiera para que los gatos hagan sus necesidades allí en su casa, pero
Tanto así. Mm. Ujú. Sí. Ujú. Y ya me imagino, sí, sí, pues hay gente así también, ¿no?, que como que no les importa que se llenen de animalitos y al final no los pueden cuidar, no, o los van a tener ahí nada más en un rincón y no los van a atender como se debe.
Sí. Sí. Sí. Exacto, y esa es la situación de él, porque él trabaja, él no puede estar al p al pendiente de todos esos gatos 24 horas al día.
Y también Sí, no, pues sería imposible, sí, creo que aparte para una sola persona, a veces aunque no trabaje todo el día, es difícil cuidar a tantos gatos, ¿no?, a tantos animales sí, creo que no piensan en eso también.
Sí, definitivamente. Sí, él tiene como 15 gatos y cuando él no les puede dar de comer porque no tiene tiempo, porque trabaja, su hermana que vive atrás, en la casa de atrás, les da de comer a los gatos, y eso se amontonan los gatos cuando ella les echa la comida en los platos. No me imagino, eh eh, cuántos deben de ser ahora. Cuando yo la última vez que lo visité a él eran como 15 gatos, ahora no m no tengo ni idea de cuánto pueden ser, pero pero me imagino que que han de ser muchos. Y a los vecinos también les molesta eso, porque trae un mal olor, la casa trae mal olor y eso llega, sale de la casa y afecta a los vecinos.
Pintan mucho. Ah. Guau, muchos. Sí, yo creo que sí. Sí, pues, eso también ahí ya está afectando a otras personas. Entonces, sí debemos, creo que tener más consciencia de eso, ¿no?, debemos también todos saber cómo cómo decirles a ciertas personas, a ciertos vecinos, de que deben de esterilizarlos, porque está pasando esto y esto, estas son las consecuencias, ¿no?, que nos a todos les afecta, no nada más a él.
Exacto. Sí. <laughs> Sí. Sí. Exacto. Exacto, exacto. Pero creo que es incómodo para la gente tener esas conversaciones, a veces, con ciertas personas, dependiendo del carácter.
Sí. Sí, pues, también también por eso no por eso no quieren, ¿no?, porque dicen: "A lo mejor, se me hace que este vecino se se va a enojar", y y ya le da miedo decirle algo.
Sí. <laughs> Sí. Exacto. Pero, bueno, ha sido muy agradable esta conversación, gracias por tu tiempo, por las ideas aportada a esta conversación, y espero que pa pases feliz noche.
No, no salen. Ajá. Sí, yo también. Espero que estés muy bien, y me dio gusto hablar contigo sobre este tema. Bye.
Gracias, adiós.